ま、ちょっと睨まれちゃったっていうのを友達がき
あ、じゃあほんとはなんかそういう、じょ冗談っぽさは、いあの要らないよっていう感じだったんですかね？先生は。ああ、なるほど。
多分そうなんでしょうね。 うん、そう。僕その時、中1ん時のその先生、その数学の、中1の時の先生だったんですけど、ちょっと色々その先生ちょっと色々あの
へえ。
ちょっと、や、きキレやすくて結構ずっとキレてた先生なんで。
あ、そういう先生なんですね。<laughs> はい。
そうなんすよ。 それで結構、睨まれたよって教えてもらいましたね。せ友達から。
あ そうですか。ふそうなんあ、じゃ、そやっぱり、その壇上ですよね、壇上に上がっている時は気づかなかったけれどああ、そうでしたか。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
で、なんかあと、なんかあの、高校受験ん時とかにそういうなんかあの あの、がなんか、クラス代表とかやってると、点、加点されるみたいな。
あ、なるほど。
そうそう、あるあるんですよね、そう。それでまあ、普通に僕、その高校受験でまあ、この加点されるっていうのもあって、まあ、一応受けたんすよ。<laughs> そ、 作戦も込みで。
はい。 あ、それはいいですね。 ええええええ。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
あ、いいですよね。ええ。 なじゃあちょっと加点が、そそんなあれなんすかね、影響しない？そうでしたか。それは
あんま影響しなかったんすよね。なんそのぜま、後期で受かったんで別に、い、まあ、いいんですよね。そう。そう。
そうでしたか。<laughs>
なんかこう後期で受かったんで別にいいんですけど、まあ、だだったらまあ、あんなね、別にね、や、苦労した覚えもね
ええ。 あ、そっか、キャラとは違う <laughs> そう
<laughs> そうなんす。 でもね、やってみて良かったのかもしれませんね、でも。ま、指定きょそうそう。
あ、そうなんですね。え、でも結局その合唱で、その、ふふ不良っぽい子はやってくれたんですか？協力的に。
はい、あ ああ、でもなんかあれですよ。先生がいる前ではちゃんとやる子なんすよ、基本的には。怖いじゃないすか、やっぱ。
ああ。いるまいますね。
ああ、だからその先生がいる前でちゃんとやってくれるんすよ。<laughs>
なるほど。いいいかいい顔する人。
ま、先生がいい うんだから、そうそう、まあ、いまあ基本みんなそうでしょ、でも。みんなそうですよ。
そっか。
だからちょっと
じゃあ一応あれですか？あの渋々引き受けたけれど、合唱コンクール自体は上手く終われたんですか？
うんうん。